Eh bah, en fait, on a poussé, hem, l'exercice encore plus loin. Elle me dit, heu, cette amie, elle me dit: «Bah, écoute, c'est c'est c'est pas grave, mais c'est que tu prennes tu prends trop sur toi, tu passes ton temps, heu, te tu respires et tu te demandes si tu as le droit de respirer comme ça, donc heu, ça te tue à petit feu», et heu, elle me dit: «Ben, tu sais quoi? Maintenant, à chaque fois que tu vas quelque part, un commerce, que tu parles à quelqu'un, heu, demande-toi si regarde bien dans les yeux de la personne, et demande toi si elle est en train de te juger, ou si elle se dit: "Oh là là, heu, celle-là, elle sait pas commander une baguette" ou "Oh là là, elle a mis sa jupe à l'envers", quoi.» ouais.
OK. <exhales> Ah, OK, donc ouais, petit exercice, du coup, qu'elle t'a demandé d'appliquer, heu, dans les jours qui suivaient, c'est ça?
Exactement, donc heu, j'ai fait ça pendant une semaine, en fait, et heu
Ouais. Et tu t'es sentie comment?
eh ben, hem, en fait, jour après jour, c'était du soulagement, parce qu'à chaque fois, tu vois? Je scrutais, hein, je me disais: «Attends, je vais regarder, quand même.» et puis, des fois, tu sais, je
D'accord. <chuckles> Gros challenge, toute la semaine!
Voilà, exactement. Et puis des fois, même, je faisais un petit peu des folies, quoi. Heu, pour voir, tester les gens à dire n'importe quoi, inverser les mots.
OK. <laughs> Bah, toi, tu testes la limite, quoi, tu tentes ça t'a poussée dans tes retranchements.
Exactement! Heu, je me suis dit: «Ben, de toute façon, alors, déjà, de base, peut-être que les gens s'en fichent, et hem, qu'est-ce qui se passe si, vraiment, je fais des choses qui sont pas dans la norme, en fait, ou dans la politesse?»
OK. Ouais, vraiment un peu bizarre. Mmh mh.
Bah, en fait, j'ai juste réalisé que alors, c'est vrai, quand c'était pas poli, les gens s'agaçaient, mais ils me le disaient assez franchement, en me disant: «Mais c'est pas poli, madame.» <chuckles>
OK. Ah oui, donc tu as poussé, entre guillemets, le «vice» jusqu'à, en fait, chercher la limite, c'est ça? La «limite», entre guillemets, de la norme acceptable, heu, soc socialement, quoi, c'est ça?
Oui, oui, heu, dans dans la limite du légal, hein, bien sûr, parce que je voulais pas aller en prison non plus, hein? <chuckles> Mais hem, mais pour me dire, en fait: «Qu'est-ce qui se passe réellement, quand tu, heu, dépasses les limites, les bornes? Est-ce que les gens te jugent?»
Oui, <chuckles> quand même. OK. D'accord.
Et en fait, heu, je trouve que, pour le coup, heu, non, en fait, ils te jugent pas, ils te remettent à ta place, et c'est beaucoup plus sain exactement, en fait, exactement, et que tout le reste, en fait, c'était le fruit de mon imagination.
Mmh, mais c'est pas plus mal, au moins, tu es fixée, non? OK. D'accord.
Et même, ça m'arrivait de demander aux gens, heu: «Est-ce que vous avez remarqué quelque chose aujourd'hui sur moi?», heu, j'avais ajouté un petit détail, heu, anodin, mais qui, pour moi, hein
Ouais, donc ça, tu le faisais avec des gens, heu, qui pouvaient te connaître d'avant, c'est si j'ai bien compris? OK.
Oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, voilà, donc avec des collègues, au café, heu heu, des, heu, un petit un petit primeur chez qui je vais souvent, il me connaît par cœur et sait même ce que j'achète à chaque fois, tu vois?
D'accord.
Et et c'était, heu, mais un truc tout bête, hein, je sais pas, une nouvelle coupe de cheveux, heu, une fringue un peu excentrique, et je leur demandais s'ils remarquaient et en fait, ils remarquaient rien du tout, quoi, rien rien.
Mouais. OK, et donc tu t'es sentie comment, rassurée, heu, ça a s qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, cette, heu, prise de conscience?